อ๋อ ทุกคนแอบแบบว่า เอ๊ะ อะไรเนี่ย <laughs> ตะลึง ๆ
ใช่ ๆ แบบอายมากเลยวันนั้น แล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะคะ
อืม ค่ะ แล้ว อา มีความประทับใจอะไรอีกบ้างคะ? นอกจากรถแห่แล้ว
จริง ๆ แล้วความประทับใจของเราอะ คือด้วยความที่เราก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาจะมาไหม ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่ามันอยู่ไกลมาก ๆ อีกอย่างหนึ่งคุณพ่อของเราอะค่ะ เขาก็ป่วยด้วย เราก็เลยเกรงใจ แต่ปรากฏว่าเขาก็แห่ กันมาทั้งครอบครัวเลยค่ะ เขาเช่ารถตู้ขนาดนั้นเลย เราก็ อุ๊ย! แบบตกใจว่า อุ๊ย! มากันทั้งครอบครัว ปิดร้านเลยเหรอ? แบบ เป็นอะไรที่รู้สึกอะเมซิง ค่ะ ใช่ ใช่
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ มาเซอร์ไพรส์ ใช่ไหมคะ เซอร์ไพรส์ลูกสาว โอ้โฮ! คุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย อืม
ใช่ เพราะด้วยความที่ปกติแล้วที่บ้านเราอะไม่เคยหยุดงานเลยค่ะ เพราะว่าที่บ้านทำเหมือนกงสี แบบว่าเป็นธุรกิจส่วนตัว ไม่เคยปิดร้านเลย ถ้าใครจะไปธุระก็ไป แต่อีกคนหนึ่งต้องอยู่ร้าน แต่วันนั้นคือปิดร้านเลย ใช่ค่ะ แบบรู้สึกตกใจ แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อน
ค่ะ อืม ค่ะ ก็คือจะผลัดกันโดยปกติใช่ไหมคะ? อืม โอ้โฮ! มันเป็นแบบความทรงจำที่มีค่าของทางคุณเลยนะคะเนี่ย ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ยอมที่จะปิดกิจการของตัวเอง เพื่อที่จะมางานรับปริญญาลูกสาว จริง ๆ แล้วเขาคงภูมิใจในตัวคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ เขาถึงแบบ อืม อยากที่จะมาเซอร์ไพรส์ลูกสาว
ก็

<laughs> อืม แต่ดีนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำเลยอะ แบบ เออ เป็นวันที่เราจำได้เลยอะ ว่า เฮ้ย เนี่ย วันนี้มันมีงานอะไรเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ
ใช่ ใช่ คือเราก็ไม่คิดเหมือนกัน กลายเป็นว่าเพื่อนเขาลงขันกันว่า โอ้ งั้น งั้นไปจ้างรถแห่ดีกว่า เพราะว่าเขาเหมือนแบบมีเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเนี่ยแหละ เขาก็เลยแบบจัดชุดใหญ่ไปเลยแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ แล้ววินาทีที่เราอะค่ะ ออกจากห้องประชุม ใช่ไหมคะ แล้วเปิดมาเห็นปั๊บอย่างเงี้ย แบบเดินออกมาแล้วเห็นปั๊บเงี้ย เรารู้สึกยังไงคะ? วินาทีแรกเลยที่เห็นน่ะ
คือตอนแรกเราคิดว่าของเราเหรอ เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นสไตล์รถแห่ค่ะ
อืม ก็คือเราแอบมีความงงเล็กน้อยว่าแบบ เอ๊ะ ตกลง ของ เราหรือเปล่านะ <chuckles> อะไรอย่างงี้ ใช่ เปล่า? อือ
ของ ของใคร เออ ใช่ แบบตอนเราเดินไปคือมันจะแบบมีคนเยอะ แล้วเราก็คิดว่าของคนอื่นหรือเปล่า เพราะเราไม่ใช่สไตล์รถแห่เลยนะ แล้วก็แบบเหมือนไม่เคยแบบไปเต้นแบบเนี้ยให้เพื่อนดู กลายเป็นว่า อ๋อ ของเราเอง <chuckles>
ค่ะ อืม แล้วเพื่อนก็คือแบบว่า ไปร่วมแจมเต้นอยู่ตรงนั้น หรือว่าเพื่อนเข้ามาประกบเหรอคะ แล้วเราทราบได้ยังไงอะ? ว่า เฮ้ย อันนั้นของเรา อืม
คือเขาก็แบบ เขาไปเต้น ใช่ เขา เขาไปเต้น แล้วเราก็คิดว่า อ๋อ เขาไปจอย แต่พอทีเนี้ย อ่า เขาจ้างนักร้อง นักร้องเขาพูดชื่อเรา เราก็เลยอายเลยทีนี้ อ้าว เป็นของเราเหรอ
ค่ะ อืม <laughs> อืม ก็สนุกเลย แล้วญาติ ๆ เราที่อยู่ตรงนั้นก็เข้าไปร่วมด้วยเลยใช่ไหมคะ?
คือญาติ ๆ เราอะค่ะ เขาไม่ใช่สไตล์นี้เลย แล้วเราก็ไม่ใช่สไตล์นี้ เขาก็แบบขำนะ เขาก็แบบยืนขำคิกคัก ๆ แล้วเขาก็แบบยืนหลบมุม แล้วเขาก็ไม่ได้ไป เต้นด้วยค่ะ
อืม